Ừm, để chi trả lời cho cái câu hỏi bạn là món nào dễ làm mà vẫn đủ chất dinh dưỡng thì mình sẽ gợi ý cái món, ờ, trứng chiên kèm với, ơ, rau, và thường mình sẽ ăn kèm thêm trái cây nữa. Thì mỗi lần mình đi chợ mình sẽ mua một ít trái cây, ờ, tùy tùy bữa, tùy thuộc vào, ờ, cái khuyến mãi ngày hôm đó của siêu thị. Thì thường mình hay mua táo, hoặc là chuối, hoặc là cam. Thì rất là nhanh thôi, món này chỉ khoảng 10 phút, mình, à, chiên trứng với rau, xúc xích, rồi thêm một ít gia vị và mình cũng không ăn nhiều gia vị nữa.
Ừm. À. Ừm, ừm, ừm. Ừm, ừm, nói chung là thành ra là một cái bữa sáng mà khá là lành mạnh đấy chứ. Nó là
Ừm, và chuẩn bị nhanh nữa, không mất nhiều thời gian.
Ừm, ừm. Thay vì là làm những món cầu kỳ như mẹ bạn làm ngày xưa, đúng không? Tuy là mẹ bạn có cách để làm cho bớt cầu kỳ rồi, nhưng mà rõ ràng với người bận rộn như như bạn với các thứ thì công việc nữa thì nó cũng không cho phép mà làm những cái món kiểu ừ.
Ừm. Khá là khó để mà sắp xếp và mình còn phải, ơ, dọn dẹp sau đó nữa.
Mà nhất là lại còn sống một mình. Đúng rồi. Cái kiểu
Ừm, đúng rồi, quan trọng là cái món đó nó không hề phù hợp với lại người sống một mình, vì phải nấu rất nhiều.
Đấy, nấu nhiều nó mới bõ công. Chứ còn, kiểu, nấu một tô thì nó lại thành ra lại lại lại ra là nó
Chính xác. Ừm, thành ra mình ra hàng mình ăn cho rồi chứ mình nấu làm gì, đúng hông bạn? <chuckles>
<laughs> Hoặc là hôm nào nhớ quá thì phi xe về, phóng phóng về thăm ba mẹ, đúng không? Thì sẽ được ăn những cái món đấy mà không cần phải cầu kỳ để nấu.
Ừm. Chắc phải về đều đều thôi, nghe bạn nhắc làm mình nhớ quá, chắc là tuần sau mình phải sắp xếp về thôi.
Ừm, nói chung là bữa ăn nào trong gia đình cũng quan trọng nên và mỗi gia đình sẽ có một cái thói quen rồi mỗi một cái phong cách ăn uống khác nhau, nhưng mà đối với nhà bạn thì cái bữa sáng nó vừa quan trọng mà nó lại vừa có được những cái tình cảm yêu thương từ từ mẹ, rồi từ ấm áp từ mẹ, rồi từ quan tâm từ ba như vậy ấy, mình cũng thấy vui lây á. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha, đã dành thời gian này, chia sẻ cho mình về cái cảm giác, rồi cái không khí của bữa ăn sáng gia đình, thật sự rất là tuyệt vời. Ừm.
Ừm. Ừm, mình mong là trong, ơ, ký ức tuổi thơ của mỗi người sẽ luôn có ít nhất là một buổi sáng ấm áp tình cảm gia đình như vậy. Mình cũng, ờ, rất là cám ơn bạn và với buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Ừm, chắc chắn rồi. <chuckles>